Magandang gabi din po, kamusta po kayo?
'To parang wala ako sa <laughs> Parang sinisipon ako, parang lalagnatin din po ako kaya kakagising ko nga din kahit malalim na yung gabi, natulog kasi ako ng maaga kanina kasi wal ah, mm, parang hi masama yung pakiramdam ko, kaya ngayon, ah, naghahanap ako ng kausap. Kayo po kamusta?
<laughs> Mm. Oo. Ah. Hmm, <laughs> mabuti naman po, ayan uso po talaga yung sakit lalo na ngayon sobrang init, tapos biglang uulan, may gano'n, din.
Mm. Oo naman, tama. Tama sobrang init kaninang umaga tapos, ah, 'pag ga pagkahapon biglang umulan ng malakas parang may bagyo yata, ewan ko sobrang lakas ng ulan kaninang hapon kaya ayun ano, yan. <laughs> So, 'yun po, ah, kasi gusto ko ng kausap ngayon, hmm, may mga tanong po ako sa inyo. <laughs> Po?
<laughs> Kaya nga po, eh. Hmm. Sige po. <laughs>
Unang tanong ko po sa inyo is about ito sa, ah, trabaho at pamilya. So pa'no niyo po pinagsasabay ang trabaho at pamilya?
Ah, para po kasi sa akin, um, kailangan nga'y katulad po ngayon 'di ba, ah, parang marami ng kumpanya ang parang nagpo-promote po ng ano ng tawag dito? Yung work and work and life balance 'di ba?
Mm. Work from home. Ah or oo, tama. <laughs> Working life, parehas.
So maganda siya hindi katulad hindi po kasi katulad nung araw na parang, Diyos ko puro OT 'di ba, yung halos do'n ka na tumira sa trabaho, tas lalo na ngayon may o may oportunidad na din pong makapagtrabaho na nasa bahay lang. So, para sa akin po hindi siya mahirap ngayon, kasi 'di ba sa bahay lang ako nagtatrabaho kaya hindi po parang, napagsasabay pa talaga siya, tamang ano lang talaga time management po.
Mm, tama. Mm. Mm. Hmm.